Ja, okay, das stimmt. Weil ich weiß nicht also, ich lebe halt, ähm, sehr bescheiden aktuell, sage ich mal. Und, ähm, ich, äh, darf ja auf jeden Fall auf meine, äh, Einkommen dann noch Steuern bezahlen. <chuckles> Deswegen, ich weiß nicht. Ähm, ja gut, aber ist ja deine Entscheidung, was du machst im Leben und genauso ist es ja auch meine Entscheidung, was ich mache.
Mhm. Mhm. Ja, es ist ist halt auch irgendwo irgendwo 'n Weg, um im Alltag Geld zu sparen. Ähm.
Hm. Ja, ja, das stimmt. Ich habe eh immer das, äh das Gefühl, dass wenn man halt irgendwie, ähm wenn man's ehrlich versucht, äh, dann wirst du nie reich, egal wohin du guckst. Weil, ähm, das kennt man ja, dass Ge Genau, das meine ich ja. Ne, aber d das meine ich ja, dass und dass das gilt für oben wie auch unten. Also, dass, äh dass man halt irgendwie halt unsere guten Millionäre hast, äh haben also, dass wir die haben, die ihre Steuer nicht zahlen. Und dass wir aber auf der anderen Seite halt, äh, Hartz 4 Empfänger haben, die da irgendwie in Berlin mit ihren Luxusautos herumfahren und in irgendwelchen Villen leben. <clears throat> Klaas. <clears throat>
Ja, unehrlich aber auch nicht. <chuckles> Also, ich zumindest nicht. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, so so viel so viel habe ich nun wirklich nicht. Also, ich komme auch so jetzt tatsächlich grade mal so aus. Äh, äh, selbst in Monaten, wo ich 'n bisschen mehr habe, weil, äh du musst halt auch ich habe ich habe aus meiner 1. Selbstständigkeit halt gelernt, das das Amt wird dich nicht unterstützen, wenn du selbstständig bist und das auch angibst, weil ich war ja damals Redakteur, habe in Deutschland gearbeitet und habe das auch brav angegeben und alles. Habe auch nur 600 € im Monat verdient. Hat das Amt gesagt: „Nö, äh, das reicht ja“, obwohl meine Miete halt schon 400 € war und meine Krankenversicherung 300 €, äh, und ich somit 700 € Ausgaben bei 600 € Einnahmen hatte. Und, ähm
Mhm. Ja. Ha, was? Ja. Ja, ja, ja, klar. Ich glaube, es braucht halt einfach viel mehr ich glaube, es braucht einfach viel mehr Unterstützung für Leute, die halt klassisch zum Mittelstand ge zählen. Leute, die halt arbeiten und die ihre Steuern zahlen, aber ich weiß nicht, also ja, weil das verschwindet halt immer weiter. Und das führt dann quasi dazu, dass halt immer mehr Leute versuchen, kriminell eigentlich irgendwie Kohle zu machen.
Wenn ich dann 'n normalen Festangestellten Hm? Mhm. Ja, aber aber Mittelstand war ich noch nie. Also, das das das ist noch nicht Mittelstand. Ich war auch dann immer noch, äh äh äh, bin's auch jetzt noch immer noch, arm. Also, so ist es nicht, also, wie gesagt. Aber wir können da vielleicht 'n andermal drüber sprechen. Das war 'n schönes Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Mhm. Ja, gerne. Ja, wir hören voneinander. Tschau.
Danke, Tschü